مضبوط فعلًا. طب أنت قبل كده عندك صحاب مثلًا صحابك القريّبين، اخواتك، أي حد من عيلتك، جرّبت قبل كده إن أنت تقدّم له نصايح إن هو يبدأ يمارس رياضة؟
آه طبعًا، يعني كثيرًا من الناس المحيطين بيَّ باحاول إن أنا أنصحهم بهذا الأمر، خصوصًا، خصوصًا، خصوصًا، إن زي ما شرحت قبل كده سابقًا
إمم.
فيه وإنما أمر علاجي. يعني الواحد بدل ما ما ما لو ما إذا ما مارسش رياضة، دكتور و أمراض هيصاب بي
إمم.
أو نفس تبقى بتدِّي نوع من الوقاية، حتّى دايمًا كنا نسمع اللي بيمارس السباحة في الشتا من الأط أقوى من الأطف بيمارسوا السباحة في الصيف، رغم إن الشتا ده تحدَّي عظيم على الأطفال ولكن فعلًا هو ده بيقوي مناعتهم، الروس دايمًا آآ في عندهم ما بيستحموش
أكيد فعلًا. إمم. إمم. أيوه بالضبط.
وده إذا كان بيدل على شيء فبيدل على إن دي حاجة بتقوي المناعة، فالرياضة كذلك، يعني الرياضة فعلًا أنا اكتشفت إن هي كذلك، هي مش حاجة آآ على الهامش، لأ دي حاجة لازم تكون أساسية في يومنا، وإلا هيبقى غصبٍ عننا بعد كده هنضطر نلجأ لل لل للأدوية والعلاجات والأطباء والمداواة نتيجة إن إحنا ما عندناش الريا اللياقة البدنية اللي تمكننا من ال النشاط والرياضة والصحّة العامّة.
أيوه فعلًا.